E delle piccolissime cose, vedi io ti ho parlato, ad esempio, degli animali domestici, de mhmm, della cura della casa, oserei dire. Io sono, mhmm, quel tipo di persona che tende a farsi carico di tutto, e a volerlo fare in maniera ottimale. E quindi, ehm, diciamo <chuckles> che è è mhmm, a volte u è umanamente impossibile, la giornata è è fatta di di quelle ore, considerando che una parte dovrebbero essere dedicate al sonno, eh, non si può poi, uhm, cercare di uhm, o meglio sperare di riuscire a dare il massimo in tutte le attività. Ehm, io non r non riusci non riuscendo ad acc
Sì. Sì. <giggles> Okay. <chuckles> Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh.